ああ、そうなんですね。でも、その時はちょっと分かんないすけど、今だと、例えば、なんて言うんでしょう、こう、決済おしあの、支払いとか、なんか、なんだろう、なななんかするにも、こう、携帯で番号で認証で本人確認みたいな。なんか、しん一つの、ま、信用のもの信用っていうか、本人として信用できるものの一つですけど、そうの時はどうですか？そういうのは無かったし、まあ、場所にもよるかもしれないですけど、クレジットカードとかがあれば済む話なのか、うーん。
うんうん。 はい。 うんうん。 うんうん。あ、確かに。 うんうん。 うんうん。 要りますね、ほんとだ。はい。 うんうんうんうん。 そうですよね。 そうですね。 うん。私が、いううううん。そうなんですよ。スーパー行くのにもカードがありましたし、クレジットカード持ってましたし、ほんとにでも、それも、まあ、5年とか前なので、その、今でゆう、その、なん電子決済みたいなのがそんなに、はま流行ってなかったのかな、まだ、すごい前だったので、Apple Pay とかも無かったですし、みんなもうもう、か持ってるカードで支払ってたりとかしてたので、別に、区別、ほんとに感じなかったですね。で、気持ちもすっきりするし。いいこと尽くし。
うーん。ううん、うんうん。 うーん。 うん、ふん。うん、まだ、うん。ああ。 うん、うん。あ、はいはい。 うーん。 うーん、なるほどね。 も、あいうーん。今だったら、そういう、いもう、しょうがない時は使うとしても、こう、部分的に、こう、なんかだらだら、その、SNS を見ないとか、そうゆうところは試す価値はありますよね。生活にこう、変変にね、支障が出ないところというか。
うん。 うんうん。 うん。 そう。 うん。 はい。 絶対。絶対あります。